Allora dalle mie parti, mhmm, mhmm, allora bevono parecchio devo dire. Ehm, Io non sono abituata a bere così. Ehm, io bevo delle corone, <chuckles> quindi faccio ridere, bevo delle birre leggere, sì, sì, sì. No, i cocktail siccome li so fare, mhmm, per un mio passato di di barman, q ehm, quando ero molto giovane, quindi me li faccio da sola se ne voglio uno, non lo prendo fuori perché fan dei mischioni, sembra l l la festa delle medie, hai presente?
Eh. Okay. Ah, okay, okay, vai. <chuckles> Okay. Okay, buona. No, mamma mia, le nel la cultura anglosassone nel a livello di cocktails e aperitivi ragazzi lasciamo perdere, lasciamogli la birra
Sì, no, ma poi sembra, sai quelle feste che facevi quando eri giovane per ubriacarti? No?
<chuckles> uhm, ecco sì, sì con, ehm, un mix di alcol puro, no, no, no, no. Ehm, dimmi.
Non è il caso. Mh, mh, mh. Ascolta un po', ma le tue passioni le hai coltivate viaggiando? Hai qualche passione? Ah okay.
E eh, abbastanza, abbastanza, abbastanza dai non mi non mi posso lamentare. Mhmm, diciamo che ho un ho un po' ho girato, ehm, mi sono tolto degli sfizi ma penso ora, ehm, ti dirò nell'ultimo perio da post Covid mi sono un po' fermato con i viaggi, un po' eh, eh, un po' per il discorso lavoro, che è calato parecchio e quindi
Beh come mi sa come tutti. Ma anche i costi aerei, sono raddoppiati.
Costi che sono lievitati, il lavoro è calato, ho avuto de delle spese assurde quindi ora mi sto sognando di di di ve veramente forse quest'anno riuscirò a fare una bella vacanzetta a fine a fine stagione per la fidanzata, tipo a dicembre, così.
Di ripartire. Bello. Io
Però sì, non so non so ancora dove andare, ma mi sa che rimarrò in Europa. Eh, magari c'è un m una mia un amico che ehm, che vive in Messico. Te dove dove te la vai a fare la prossima vacanza?
Mhmm, in Messico. <chuckles> Ecco vedi. Ah, mhmm, beh io ce l'ho v ho ce li ho vicini, diciamo che il Sud America è molto comodo, <chuckles> dal dalle mie par Ah, l guarda guarda a me piacerebbe, adesso no non più ora perché ormai l la stagione non me lo permette. Noi purtroppo quando f facciamo, per fortuna la vacanza, rientriamo in Italia, perché abbiamo ancora i parenti lì quindi
Eh. Eh, sei andata in parecchi posti là? Ah-ah. Ah, eh. Parenti, ehm, ti ri reclamano.
Ehm, sì quindi insomma i giri sono abbastanza limitati. Ehm, devo dire l'anno prossimo in in a tarda primavera vorrei veder l'Alaska.
Okay. Bello, m bello che deve essere, eh.
Sì, per mhmm, mhmm, ehm, allora <chuckles> io faccio la reporter.